Mh. Certo, certo. E dimmi, il motivo per cui non hai ancora organizzato questo tipo di viaggio, è perché sogni proprio di organizzarlo in grande, e quindi aspetti di avere tutto già preparato; oppure ci sono altre motivazioni dietro, qualcosa che ti frena magari dal farlo?
<chuckles> Allora, ehm, diciamo che l il fattore principale che mi frena, <chuckles> a fare questo viaggio, è il mio fidanzato che non è d'accordo alla tipologia di viaggio. A lui non piace al lui non piace assolutamente stare sulla spiaggia, stare al mare, gli piacciono più viaggi avventurosi, quindi dove si cammina, dove si visita e quindi principalmente non abbiamo mai prenotato per questa ragione. Un'altra ragione, è che comunque sia, ehm, <tsk> essendo una meta lontana, Zanzibar, è giusto cioè, sec dal mio punto di vista, è giusto, magari prenotare una struttura, mhmm, diciamo, <clicks tongue> di qualità. Non cioè non mi fiderei troppo andare, per esempio, nelle guest house o altre s
Ah. Ah, non vi incontrate su questo. Ah. Mh-mh. Mh, certo, certo. Ah, okay, quindi vuoi qualcosa di organizzato bene, e che abbia magari anche recensioni positive.
Esatto. Sicuramente, sicuramente. Un'altra cosa, uhm, magari a favore, sarebbe proprio pagare direttamente lì in struttura, per essere proprio sicuri al 100% dell'esistenza della della struttura, dato che comunque esatto. Esatto.
Mh. Mh-mh. Ah, okay, ehm, "Ho paura delle eventuali truffe, o fregature che si possono trovare." Certo, lontani da casa è più difficile gestire queste situazioni, quindi, fate fai bene sicuramente a voler andare sul sicuro. E quindi mi hai parlato del fatto che è il tuo ragazzo che ti frena un pochino, da questa dal fare questa esperienza; quindi, questa esperienza per te è importante viverla con il tuo ragazzo, oppure è un qualcosa che faresti anche da sola? Perché proprio la cosa principale è rilassars sarti, oppure per rilassarti serve proprio la presenza di del tuo del tuo ragazzo.
Esatto. Certo.